親御さんの介護について、いろいろ考えることってあると思うんですけど、ま、どういうふうに準備していくのがいいかなとか、アイデアありますか？
はい。 はい。 えっとですね、うちは今もう、父親しか残っていないんですけど、あの母親を、ええ、を介護してしたんですね、ぜい自宅で。
はいはい。 うん。うん。はい。 あ、ご自宅でされたんですね、はい。
はい。で、最後まで看取ったんですけど、やっぱその経験から、父親の介護の準備っていうのは、あの、ま、徐々にやっているかなっていう感じなんですけど。まず、あの、ち、はい。
うーん。 うん、うん。 はいはい。えっと、あ、はいはい。あ、すいません、お母様ってどれくらい、ご自宅で看られたんですか？
あ。 えっとですね、97か月かな、あれ、ちょ、ごごめんなさい。7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、9か月看ました。うん。
うーん、あ、じゃあ、はん9ヶ月、結構長いですね。ふんふんふん。
そうなんですよね。あの時は、あの、もう母がちょっと癌に、もうなってしまったので、ええ、もうそれで、だったらもう、余命も幾ばくもないのであれば、家に連れて帰ってきて、看ようってなって、うん、はい。で、そう。うん。うん、絶対いいと思ったし、なんか誰かに看てもらうっていう、私別に看護師でもなんでもないんですけど、誰かに看てもらうっていうことが、ないわって思って。
ああ、なるほど、はい。 うんうん。 うーん、そうですね。やっぱりこう、慣れた場所で過ごされた方がですね。 うん、うん。 はいはい。 うん。 ああ、なるほど。もう親御さんは、自分の手で看ていきたいというか。うんうんうんうん。
そうです。 はい。そうですね、母親なので。でもやっぱり、ま、素人なんで、何にもわからないじゃないですか。うん。あ、あの時は、あの、ま、ケアマネージャーさん、すごくいいと方がついてくれたので、もうケアマネージャーさんに従って、訪問医師とか、訪問看護師とか、あとは必要な、ええと、介護認定の手続きとか、全部やって、なんか、万全にして、で、周りのサポート、すごい色んな人にサポートしてもらったんですけど。はい。で、まだ、あの、母が、あの、いきその、介護した頃には、コロナより前だったので、在宅勤務とか結構なかったんですけど。
そうですよね。はい。 うん。うん。 はい。 うん、うん。 うん、うん。 はい。 ああ、そうだったんですすね、はい。 うんうんうん。 ああ、そうですよね。その頃ってあまり、はいはい。
ええ。す、そうなんですよ。でも会社も「在宅勤務でいいよ」って言ってくれて。
ええ、すごい。ご理解のある会社さんで。ふんふんふん。
そうなんです。で、何か全てがほんと周りが100%以上、も、あの、サポートしてくれたんで、あの、介護自体はそんなに大変だなって思わないで、母の介護は終わったんですよ。
うんうん。 うんうん。